Nè, trong mỗi cái lúc mà có xích mích ha, có cãi vã, hay là có bất đồng quan điểm đó, thì thường thường á, bạn xử lý làm sao để mà mình cũng không có bị buồn phiền, mà bên kia cái đối phương của mình cũng hông bị mất mặt? Đó, thường thường cái cách xử lý của bạn khi gặp tranh cãi, bạn làm gì?
À, thường đó, thì khi mà mình cảm thấy có một cái gì đó bất đồng quan điểm rồi á, thì, ờ, mình sẽ hông có vội vàng. Tức là mình phải chọn cái bình tĩnh nè, thứ nhất là không vội, bình tĩnh, để mà suy nghĩ, chiêm nghiệm nhiều hơn. Tức là nếu mà mình cảm thấy mình bắt gặp cái bất đồng rồi đó, thì mình hông có xử lý cái việc đó liền. À, tránh, ờ, tránh vội vàng đó, để khi mà mình, giống như là, mình quá vội thì mình chưa có cẩn thận, chưa có chu đáo trong cái việc xử lý á, thì mình sẽ dễ sai lầm lắm. Tức là với lại á, thường cái đầu tiên á mà người ta nổi lên là cái tôi á. Nó cho nên cái đó mình phải mình phải d dìm nó xuống trước, xong rồi, à, xong rồi á mình chỉ, ờ, suy nghĩ theo cái suy nghĩ của người ta nữa. Tức là mình phải đặt mình cái trường hợp của người đó, người đó.
Ừm. Yeah. Ừm. Yeah. À, hả. À. Ờ. Ừm, có lý. Ừm, đúng rồi! Kìm lại, ờ, hay. Ừm. Ừm. À. Hiểu, hiểu, hiểu. À, coi như là ban ban đầu mà vừa nảy sinh ra một cái sự xích mích là đầu tiên là bạn nghĩ tới lấy 1 bước lui cái đã, lùi ra 1 bước để mà điềm tĩnh lại, ờ, bình tĩnh lại chứ không có vội đốp chát, ờ, cái đó hay nha! Ờ, chứ cái biện pháp mà đốp chát liền nhiều khi đốp hông lại người ta, đó, là cũng hay. Rồi cái thứ 2 nữa, đặt mình vô cái vị trí của người ta để mà, ờ, hiểu được cái tâm lý của người ta lúc đó muốn gì, á, cần cái gì, à, coi coi mình có gì sai hông? Cái đó hay nha, không phải ai cũng bình tĩnh mà kêu bằng là, ờ, bỏ cái tôi mình xuống, rồi dằn xuống được vậy mà nhìn cho người ta, nghĩ cho người ta được đâu. Bạn hay đó, nhưng mà cái này là có, ờ, từ một cái kinh nghiệm sống đã từng trải qua rồi, bạn mới học ra kinh nghiệm này, hay là ai dạy bạn, hay là bạn học hỏi từ đâu?
Đúng rồi Đúng rồi đó. Đúng rồi. Thông thường mình cũng h hạn chế. Ờ. À, mình á, thì, ờ, mình cảm thấy trong cuộc sống hàng ngày á, có rất là nhiều những cái quan điểm bất đồng nha. Tức là một ngày nếu mà mình thử mình đếm thử á với những người xung quanh á, thì mình sẽ có, ừm, hông có dưới 10 quan điểm bất đồng với những người xung quanh đâu, rất là nhiều luôn á. Cho nên á mỗi ngày, mỗi ngày vì cái mà mình muốn giữ cái hoà khí á là c tình cảm, tại vì á là những người mà ở xung quanh mình nè là phần nhiều là những người mà mình yêu thương, những người mà yêu thương mình nữa, cho nên á là cái việc mà mình giữ cái, ưm, cái việc vui vẻ á với cái mối quan hệ của mình á, nó quan trọng với mình lắm. Mình hên là
Ừm. Ờ, đúng. Trời, chắc là nhiều rồi, đúng. Yeah. Ừm. Đúng. Ừm. Quan trọng chớ, ừm, mình hiểu. Nè, nhưng mà đối với những người thân quen á, những người yêu thương của bạn, thì bạn làm vậy, đúng rồi. Còn những người không thân quen, không yêu thương, những người ngoài xã hội, thì mỗi lần tranh cãi thì bạn thường làm cái gì đầu tiên?
À, cái việc mà mình tranh cãi với những người bên ngoài thì lại càng, ờ, cảm thấy nó, ừ, ờ, phi lý lắm, tại vì tại
<laughs> Vô ích quá, ừ.
tại tại người ta đâu có, ưm, ảnh hưởng gì tới cuộc sống đâu. Tức là người ta không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống, không có quyết định gì trong cuộc sống của mình hết, cho nên tranh cãi nó càng cảm thấy vô lý, cho nên là khi mà có cái việc gì đó, à, việc đó nó hông ảnh hưởng gì tới mình hết, là
Cũng đúng. Ờ. À. Ừm, nhưng mà nếu như cái chuyện đó ảnh hưởng tới bạn, nó ảnh hưởng tới quyền lợi của bạn á, hay là nó ảnh hưởng tới mặt mũi, sĩ diện của bạn, đó, mà bây giờ mình rút lui thì người ta cũng lờn mặt, người ta làm tới. Đó, thì bạn nghĩ sao, trong những cái chuyện mà tranh cãi, xích mích hay là có cái gì bất đồng đó mà liên quan tới quyền lợi của bạn với người bên ngoài, thì bạn sẽ xử lý làm sao, bước đầu tiên bạn làm là cái gì?
À, vậy thì mình đương nhiên là mình cũng phải suy nghĩ đối cách ha? Kiểu như là, ờ, mình phải suy nghĩ là như thế nào, như thế nào nhỉ? Tính ra nha, nói bạn hỏi như vậy á thì lại làm cho mình, ừm, giống như là, lục lại ký ức á, xem coi á là mình có bao giờ phải tranh cãi với người bên ngoài về những cái chuyện lợi ích cá nhân ờ, yeah.
Ờ. Ừm. Yeah, đâu bạn nhớ coi, ừm, nhớ coi có lần nào vậy chưa? Có ai làm cho bạn sùng, quạo mà bạn phải tranh cãi lại, phải ngồi nói lẽ phải, lý lẽ với người ta chưa?
Hông, cảm giác như là hông có đó, cho nên là tự nhiên giờ bạn hỏi vậy cái làm mình cứ phải suy nghĩ hoài là "Ủa, vậy nào giờ mình không có tranh cãi với người bên ngoài hả ta?". À, hầu như là hầu như là như vậy đó, tức là hầu như nếu mà
À. Vậy quá hay. Ờ, vậy là chưa có gây gổ gì với ai ngoài đường hết nè, ở trong công sở làm việc <chuckles> có đụng chạm gì hông, bất đồng hông?
Không. À, m rồi, đúng. Công sở làm việc á, thì có bất đồng chứ, nhưng mà là
Ờ, đó đó thôi lấy lấy cái chuyện công sở đi, khi mà bất đồng trong công sở bạn thường sao, xử lý thế nào?
Mình á, thì ở trong chỗ làm việc của mình á, thì mình cũng là thuộc dạng giống như là một người, à, tính ra là lớn tuổi.
À.
Tức là lớn tuổi ở trong chỗ làm của mình á, cho nên á, là đứng ở vị trí của một người lớn hơn, thì, ờ, mình sẽ hông càng phải bình tĩnh hơn á. Ừm, khi mà có một cái bất đồng, thì, ờ, mình sẽ im lặng trước. Đúng, mình sẽ im lặng trước và mình sẽ lựa cái thời cơ tốt, tức là lúc mà khi mà mình, à, có cái bất đồng nào đó với một người nào đó, thường á, có khả năng xảy ra á, ở cái địa điểm và cái thời gian có nhiều người. Cho nên là khi mà mình muốn giải quyết cái bất đồng đó mình thường sẽ chọn cái không gian 2 người.
Rồi, mình hiểu. À. Ờ, đúng, ừm. Im lặng, rồi. Ừm hứm. Yeah. Ừm hứm, đúng, ừm. À, nói chuyện riêng, à, có lý. Nói chuyện riêng thì giảm căng thẳng hơn là cũng đúng nè. Rồi khi mà bạn nói chuyện riêng mà không có ra ngô ra khoai được, a, không ai nhường ai, thì lúc đó làm sao, bước kế tiếp là gì?
Đúng. Mình sẽ nói chuyện riêng. Đúng vậy. À, không ai nhường ai hả? Nếu mà không ai nhường ai thì mình kết thúc nha. Tức là nếu mà khi mà mình lại bất đồng tiếp á, thì mình sẽ chọn cái việc là, à, nếu mà hôm nay mình chưa có giải quyết được cái việc đó, thì thôi, ừm, mình tạm dừng ở đây đi để không có phải nói cái gì đó làm
<laughs> Ừ. À. Đó. Quá đáng, ờ.
cho người kia quá đáng đúng rồi, làm cho người kia buồn. Thì mình cứ dừng lại, rồi mình gác nó qua một bên, để khi nào mà thời gian dần dần dần mình suy nghĩ lại đó, rồi mình, à, mình có 1 ý tưởng nào đó để mà mình giải quyết cái việc đó, thì mình sẽ ngồi nói lại với người đó 1 lần nữa, mình hông có ngại nói nói lại đâu. Tức là mình sẽ nếu mà mình nhớ á cái chuyện đó đó, mình sẽ nghĩ nghĩ ra cái đối cách, khi nào mà mình cảm thấy mình giải quyết được á thì mình
Rồi. À. Rồi. Ừm hứm. Ừm. À. Yeah, nhưng mà nếu như bạn để một thời gian, nó cũng nguội lạnh hết trơn rồi, cái, lúc mà bạn nghĩ ra được cái cách nói hay á, bạn nói lại với người ta, cái người ta nói bạn khơi móc chuyện cũ thì sao?
Ừm ha. <chuckles> Thường á chưa có gặp trường hợp đó nha, tức là mình chưa có bao giờ gặp cái trường hợp là moi móc chuyện cũ gì hết. Tức là thường á mình nếu trong cái tâm thế của mình á là nếu mà mình cảm á, ừm, ngồi lại để mà nói một cái vấn đề nào đó của quá khứ á, thường á sẽ mang một cái ý nghĩa xây dựng nhiều lắm đó. Tức là mà mình ưm.
Ừm. <laughs> À. À. Ừm. Yeah. À, rồi, cho cho cho nhà ch cho ch cho thí dụ là, thí dụ như lâu lâu nói lại mà người kia vẫn vui vẻ ngồi nghe đi. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà bạn nói lại mà người kia không vui vẻ ngồi nghe, họ sùng lại, họ nói: "Trời ơi, thời gian thấy chị im rồi, tưởng chị cho qua rồi, giờ nay chị khơi lại, chị kiếm chuyện lại. Ờ, tui thấy <chuckles> vậy, tui khó chịu quá" này kia, người ta vùng vằng, người ta cãi cọ. Đó, lúc đó bạn sẽ làm sao, để bạn cũng trình bày được cái quan điểm của bạn là cái quan điểm trái chiều với người ta, mà người ta vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận? Hay là ít nhất người ta cũng tôn trọng, người ta cũng lắng nghe và đôi bên nó sẽ dẫn lẫn nhau? Đó, có cái mẹo nào hông?
À, mình á hả? Thì thường á khi mà mình nhắc tới một cái chuyện cũ á, thì mình sẽ nói là, ừm, hôm trước có chuyện như vậy đó, nhưng mà, ừm, chị thấy thì hổng có hợp lý lắm hay như thế nào đó, nhưng mà á chị cứ suy nghĩ hoài á, làm sao để mà, ừm, cho em hiểu được hay tóm lại là mình phải dùng những cái ngôn từ giằng, đúng rồi, mình cũng và mình cũng nói là
Yeah. À. À! Nhẹ nhàng. Ừm. Rồi. Rồi, có khi nào trong công sở, trong công việc làm đó, bạn, a, bất đồng ý kiến với những người làm chung ha, mà tranh cãi hổng ai nhường ai hết, người nào cũng cho mình là đúng, cái cãi vã lẫn nhau hoặc là ít nhất là tranh luận lẫn nhau rồi cái giận hờn, xích mích lẫn nhau, vì mỗi người có ý riêng hông?
Đương nhiên là về cái việc mà mỗi người có ý riêng rồi tranh cãi xích mích thì cũng khó mà tránh khỏi đó, nhưng mà thường á
Ừm. À, vậy là có ha, rồi trong những trường hợp đó đó, thường thường bạn sẽ làm sao để dàn xếp? Ờ, hổng lẽ cứ chờ khi nào có ý chung rồi mới nói, thì á nhiều khi công việc nó hổng giải quyết được, công việc nó cần phải rốt ráo, à, thí dụ ngày mai là phải nộp hàng, giao hàng hay là xong việc mà vẫn chưa có đồng quan điểm, rồi sao làm việc? Đó, nhiều khi cũng phải giải quyết trước khi mà mình tìm được cái cách hay để nói chuyện chứ, phải hông nào? Thì lúc sau, đó, lúc đó bạn nghĩ sao để mà ê êm đẹp, êm thấm cả đôi đường.
Ừm. Thì, ừm, mọi người cũng là đều là người lớn hết mà, cho nên khi mà có cái việc gì đó mà nó không có dàn xếp được, thì mình cũng phải thôi. Tức là phải nói với mọi người là, à, bây giờ chúng ta không có tranh cãi về chuyện đó nữa, vì mình đang có một cái vấn đề quan trọng hơn là, ờ, mình có hàng gấp hay là gấp gì đó, thì mình phải th trước thì mọi người ai cũng lớn mà, nói như vậy là hiểu rồi. À, thì mình cùng nhau giải quyết cái công việc đó trước, chuyện nào gấp thì trước, thì là ô kê.
Yeah. À. Ừm hứm. Yeah. Ừm hứm. À. À. Coi như là bạn, à, yêu cầu tạm gác cái tranh cãi qua một bên để giải quyết công việc cái đã, rồi sau đó rảnh tay rảnh chân, lúc nào muốn tranh luận tiếp thì nói, à. Cũng hay. Rồi. Trong trường hợp cái quan điểm của bạn á, nó lại trái chiều với cái người lớn hơn bạn, chứ hông phải người nhỏ hơn bạn. Hồi nãy giờ bạn nói trong đó là bạn là cũng là lão làng, đúng hông? Thì đỡ rồi, mà lỡ bạn lại tranh cãi với lại sếp đi, cái vị thế cao hơn, hay là cái tuổi tác của người nào đó cao hơn với những người cấp trên cấp trước. Đó. Thì lúc đó bạn xử lý làm sao cho êm đẹp?
Vậy hả. Mình á khi mà mình tranh cãi với, a, anh lớn hơn mình đi, thì, ờ, mình sẽ giống như là sẽ nhường anh.
Yeah. Nhường. Rồi.
Gì chứ thường á là cái, ơ, cái mối quan hệ đó là nó sẽ có dính dáng tình cảm nữa. Tức là ờ, tức là lúc này vẫn tôn trọng.
Ừm. Bạn bạn bạn bạn kiêng nể tuổi tác hay sao? Phải hông?
À, à, tuổi tác thì cũng hông đúng, nhưng mà là nó thuộc về, giống như là, mình cùng nhau, công việc cùng nhau á. Mình làm ở việc c chỗ làm mình cũng lâu năm rồi đó, cho nên á là, ờ, mình cũng
Yeah.
cái mối quan hệ nó cũng gắn bó rồi, giống như là, giống như xem như là, người thân trong nhà rồi đó. Ờ, cảm thấy nên á là khi mà mình có tranh cãi gì đó mà cảm thấy, ờ, à, anh đó vô lý quá, kiểu như là, sao có thể, ờ, như vậy được. Nhưng mà á, là nếu mà như vậy á, thì mình sẽ hông có lấy cái phần hơn từ bên phía bên mình đâu nha, tức là khi mà cảm thấy á là, ờ, ảnh sai rồi, nhưng mà á, mình sẽ luôn nghĩ á là, à
Ừm. Ừm. Ừm. À há. Bạn nhường luôn. Ừm.
đâu có thể nào mà bắt anh nghĩ giống mình được?
Ừm, bạn đặt trường hợp thông cảm cho người ta, rồi, cũng có lý là bạn, à, à, kêu bằng kiêng nể tuổi tác, kiêng nể tình thâm, kiêng nể thâm niên, đó, thì cũng có thể là nhường ta đi. Nhưng mà nếu cái sự nhường đó nó làm thành một cái tiền lệ, người ta biết lúc nào đụng chuyện bạn cũng nhường hết, cái người ta lấn lướt rồi sao? Nhiều khi người ta sai quấy, mà ta cứ lấn át bạn, đó, thì lúc đó bạn làm sao để cho cái tiếng nói mà nó công đạo đó nó được tôn trọng?
Đâu có nghĩ là phải À, ừm, mình, ờ, mình cho mình ý kiến cái này nha, tức là mình cảm thấy á là giống như bạn nói là, ờ, nếu mà mình nhường nhiều á, thì cái người kia cũng lấn lướt mình. Đúng rồi, à, rất là nhiều người có cái suy nghĩ đó, nhưng mà mình chưa có bao giờ có suy nghĩ đó hết á. Nên là mình luôn có suy nghĩ là nếu như một người mình luôn á, cảm thấy mình nhường một cái người nào đó, mà họ sẽ cảm nhận được. Tức là lúc mà mình muốn nhường họ mình nhẹ nhàng với họ, họ sẽ cảm nhận được, họ sẽ dùng cái tôn trọng để đối đãi lại với mình nha. Còn nếu như mà một cái người mà người ta hông có mà biết điều đó, tức là không cảm nhận được
Ừm, sao à? Ờ. Ta quen, yeah. Ờ. Ừm, ừm. Ừm hứm. Hiểu, hiểu. À. Đó, ừ, ngược lại đó, ừ, thì sao?
Ờ, không có tinh tế, <laughs> người ta hông cảm nhận được cái điều đó, mình sẽ nói thẳng thừng với người ta là mình đã rất là tôn trọng và đã rất nhún nhường rồi đó. Nếu mà không thì mình gãy hông sao hết, tức là với cái người mà người ta hông có cảm nhận được cái tình cảm của mình, hông có cảm nhận được cái sự đối đãi, ưm, chân thành của mình á, thì mình hông có cần phải giữ cái mối quan hệ đó.
<laughs> Ờ. Yeah. À há. À. À, thì lúc đó bạn thẳng thừng luôn, bạn nói thẳng ra cái ý của bạn, rồi bạn cũng cho người ta biết cái giới hạn của bạn luôn hay sao?
Thì mình cũng đã từng rồi, tức là lúc thời mình đi ha thì khi mà mình cảm thấy không có thích cái bạn đó, mình cũng hổng có phải là đi nói xấu bạn đó với người này kia, tức là mình hông có cần làm cái việc đó. Mình không thích bạn đó thì mình chỉ nói với bạn đó thôi, mình nói thẳng với bạn đó là "Ê, tui hổng có thích bà nha." Hồi hồi lúc mình còn đi học mình nói vậy với bạn đó và bạn đó cũng, ưm, nói lại với mình y như vậy luôn, bạn nói là, à, ừ, "Tui tui cũng đâu có thích bà đâu," à, rồi xong hai đứa á
À, vậy hả? Yeah. Ừm. <laughs> À. À. Căng quá. Rồi sau đó sau hai người nói qua nói lại rồi chắc là đứt dây luôn hả? <chuckles>
Hông có, không có nói qua nói lại, tính ra là rất là hay, bạn đó cũng tính thẳng thắn, bạn đó cũng nói là, ờ, "tui hổng thích bà," vậy là xong là hai đứa cười, hai đứa tự nhiên bật cười, rồi xong rồi hai đứa lại thành bạn với nhau.
À hả. À. Rồi sao đó huề, ừm, huề hả? Ôi, ngộ vậy, trời ơi, tưởng đâu căng quá rồi đứt dây luôn chớ. À, nó cũng có những tình huống lạ lùng nha, ừ, nhiều khi tưởng căng đứt nhưng mà hông, căng quá cái nó chùng xuống. <laughs> Nè, cũng hay, nhưng mà bây giờ nà, nếu như mà tranh luận mà bị leo thang, mà người ta cá nhân hóa cái cuộc tranh luận đó với bạn, á, thay vì nói chuyện công việc cái người ta đ đ đánh vô cái tấn công cá nhân, đả kích cá nhân, bạn làm gì để cho hạ nhiệt? Hay là làm gì để cho, ờ, mọi chuyện nó, ừm, suôn sẻ, êm đẹp hay là coi như là tới nước đó rồi là bạn bung chỉ, bung nẹp? <chuckles>
Ờ. Đó. Xong lại ừm. À, mình hình như là đ đa phần mình chưa có cảm thấy là mình có bung lần nào hết. Ý là thường nếu mà có như vậy thì mình cũng sẽ nói là thôi thì để cứ gác lại đi, rồi suy nghĩ lại xem sao chứ mình hổng có muốn mọi thứ nó l nó quá nó quá lên, nó hổng có hay. Tức là lúc nóng giận thì đương nhiên mình nói lời nào cũng khó khó nghe á, nên là thôi khi nào bớt giận đi rồi mình lại nói chuyện với nhau, không sao hết.
<laughs> Hên quá vậy. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, à. À, cho một cơ hội để bớt giận, để nhìn lại vấn đề coi coi bên kia có nhìn giống bạn hông, nếu bên kia nhìn giống bạn thì còn cơ hội đi tiếp, mà bên kia không nhìn giống bạn thì <chuckles>
À, đương nhiên rồi, nhưng mà, ừm
Thì coi như coi như bạn lúc đó bạn nói: "Tui đã cho cơ hội mà anh hông lấy thì coi như chúng ta không thuộc về nhau," ô kê, hiểu, hiểu.
Đúng rồi. Ảnh cũng biết đường, còn nếu mà không giải quyết được á thì mình cũng không cần giữ cái mối quan hệ đó làm gì hết á.
À, có lý nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều, cái quan niệm của bạn là coi như là, ờ, nh một câu nhịn chín câu lành cái đã. Cảm ơn bạn rất nhiều vì những chia sẻ rất, gọi là, hữu ích ngày hôm nay nè.
Rồi, cám ơn bạn nhiều nha.
Ừm, bye bye.